Oo. Bale ayan, humantong din po ako sa ano talaga parang una, parang sasakit yung likod, 'yan batok hanggang ulo na. Tapos sa pagkakataon na ganyan po yungnararamdaman ko, andiyan na po yung bigla ka na mahihilo. Tas nandiyan na po yung parang masusuka ka. So, parang sabi ko, "Stress na 'to, ah." Sabi ko, "Parang nahihilo na ako." Humantong pa nga po ako sa ano, eh, 'pag ganyan sobrang stress nagkaroon po akong vertigo yung tinatawag, yung parang ganun. Kasi yung ma mm. Kasi po siyempre
Ah, okey. Hala. 'Yan ba yung ano, yung parang nahihilo ka 'pag gumagalaw?
Mm. Oo, yun po. Oo, lalo na po pag kulang sa tulog. Yun dun na po na-triggered. Para ka pong lasing yung umi parang umiikot yung paningin mo. Tas nasusuka ka sa sobrang hilo.
Ah. Na parang konting galaw lang ano na, parang medyo nag parang umiikot, parang ganun. Tas minsan parang nasusuka? Ah, okey.
Oo, yun po. Mm. Kumbaga parang ano po yun, yun yung parang, ah, triggered na ng stress tsaka yung kulang na sa tulog. So, yun na po yung nangyayari sa akin. Nangyari po sa akin yun parang nakaraan lang. Dahil po siguro minsan ano, eh, hindi ko, ah, parang ang tagal kong hinandle yung emosyon ko sa mga taong nangyayari yung mga ganyang problema. Hanggang sa parang one-time na ayun nga, 'pag nahirapan po ko matulog, dun na nakaramdam na po ako yung pagsusuka nahilo, yun pala may vertigo na pala ako, nagpa-check-up ako dun. So ayun, dapat pala talaga 'yan isipin din talaga ang sarili, ayun.
Mm. Mm. Hala, oo. Tama, at saka alam mo, parang ang unfair, eh. Ikaw yung nagsa-suffer dahil sa kagagawan naman ng iba. Dahil yung binibigay sa'yo na pangit na emosyon na wala ka namang ginagawa, ikaw ang nagkakasakit. Parang ang unfair. So, parang alam mo tamang-tama talaga 'pag ganyan cut-off na lang, ah
Mm. Ayun nga, eh. Tama.
wag na wag nalang gumawa ng kahit anong komunikasyon sa kanila, alam mo yun? Lumayo nalang talaga. Kasi hindi naman sila yung nagsa-suffer, ikaw yung kawawa o di ba? Ikaw yung nagkakasakit, ikaw pa yung gumagastos para magpa-checkup. Ah di ba?
Totoo. Ayun nga, eh. Kaya ayun, nag-cut-off nalang po tapos parang pinagdarasal ko na lang sa Diyos parang hayaan na lang, ayun nalang pinagsasa-Diyos ko nalang po kumbaga ganun. Ayan, maraming salamat po sa masayang kwentuhan.
Mhm. Mm.